Nah, kalau aku lagi bener-bener burnout, lagi bener-bener, eee, stres banget, itu aku lebih sering ceritanya ke pasangan gitu sih Kak, karena, eee mhm karena kalau cerita ke pasangan gitu, kaya ngerasa lebih apa ya, lebih, eee, bisa ngomong apapun yang kita rasain tanpa di-judge gitu. Karena kan kalo ke temen tuh kadang malah jatuhnya adu nasib gitu loh Kak. <chuckles>
Iya. Oh iya sih. <chuckles> Oh iya sih benar benar benar, tapi seenggaknya kan kalau udah ada temen cerita tuh kita lebih lega ya. Itu berpengaruh berpengaruh juga nggak sih Kak ke perasaan kayak gitu?
Iya bener banget. Iya sangat-sangat berpera berpengaruh. Jadi, eee, setelah cerita itu pasti bakal ngerasa lebih lega, walaupun, eee, si pasangan kita itu nggak yang membantu secara material gitu ya, ng nggak ngebantu kerjaan kita, tapi kalau secara mental itu sangat-sangat membantu gitu Kak. Karena jadi lebih ke apa ya, stres release ku tuh justru malah cerita dengan pasangan itu Kak. <chuckles>
Mhm. Iya sih. <chuckles> Iya sih bener karena beda-beda juga kan ya. Nah Kak pernah nggak sih ada momen kalau misal di kantor Kakak lagi burnout banget, tapi malah kayak teman-teman Kakak tuh kayak, "Ya apaan sih lemah banget," atau "lebay banget," kayak gitu, ada nggak sih kak stigma kayak gitu?
Mhm. Ada sih Kak, itu mungkin mhm, tapi aku mungkin ngerasanya kayak, eee, bercanda gitu kali ya. Mungkin mereka niatnya juga kayak yang apa, karena udah temen deket, terus biasanya kan kalo temen deket kan nyablak kan Kak. <chuckles> Iya heeh, jadi jadi kayak gitu.
Oh gitu, ada juga. Oh iya sih. Mhm mhm. <chuckles> Iya sih bener bener. Tapi kadang juga kalau kita lagi sensitif tetep kerasa ya.
Oh kerasa banget, apalagi kalo misalkan pas udah, eee, kerjaan lagi numpuk-numpuknya, terus abis itu akhirnya mood-nya juga gak enak kan Kak. Itu akhirnya paling aku ini sih Kak, eee, melampiaskannya itu ke kamar mandi atau kalau gak pas waktu istirahat keluar sebentar sambil makan, terus nanti cari tempat yang tenang terus habis itu nanti nangis. <chuckles>
Iya bener. Heeh. Oh ya ampun. Tapi menurut Kakak nih, nangis tuh termasuk salah satu pelampiasan untuk ngilangin rasa burnout itu ga sih Kak?
Iya menurut aku, eee, justru nangis itu salah satu apa ya, cara untuk kita bisa, eee, bener-bener melampiaskan semuanya tuh, eee, bebas gitu Kak, karena kalau kalau nangis mhm, bener bener banget, kalau nangis itu kan ibaratnya kayak semua perasaan emosi kita tuh bisa keluar saat itu juga gitu.
Iya sih, karena kan dikeluarin ya perasaannya. Gak di pendem.